Äh, also das ist ja, äh, äh, <exhales> austeilen und nicht einstecken können, ne? Das ist also diese ähm, aber das ist ja auch irgendwo so 'n bisschen schon auch, äh, kreieren von, <clears throat> ne, Streitereien. Also ja, ja.
Ja. Ja. Von Drama? Ja.
Ach, Mädel, Mensch, du.
Ja. Aber Geld sparen. Hör mal, ich habe mein Gehalt bekommen
Ja, ja, eben. Ja.
schon äh, letzte Woche und ich habe 100 € mehr b nu netto rausbekommen. Da habe ich mir gedacht: „Oh, was geht denn da ab?“ Voll. Und dann habe ich erst mal ausgerechnet: „So, was habe ich für Kosten diesen Monat? Wo sind meine Fixkosten?“ Okay, Urlaub kommt ja noch dazu, da kann ich ja nicht alles weglegen. Und, äh, nächste Woche kommt ja dann auch noch mal Geld ausgeben, weil ich mich ja botoxen lassen gehe, ne? <chuckles> Und, äh, ja, dann habe ich aber trotzdem das, was ich weglegen konnte, direkt auf ein anderes Konto gelegt.
Mhm. Ja. Na, siehst du. <clears throat> Ist doch super. Ja. Aha. Ja. Genau. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ja, sehr gut.
Ja. Damit ich da erst gar nicht dran gehe.
Genau, und einfach vergessen. Ja, richtig. Das ist auch der einzige Weg. Also, ich ich muss sagen, so was mir in letzter Zeit unheimlich geholfen hat, war, meine Kaffees einzusparen, ne, weil das ist schon man denkt nicht dran, aber du also, jeden Morgen 7 $ für so 'n Kaffee, ne? Ähm, m ja, mal 7, mal 30, ne? Und dann aufs Jahr hochgerechnet, das ist das ist da da, ja, das ist richtig Kohle. Mhm, schlimm genug. Und hier hier sind ja die hier kostet's ja viel mehr als in in äh, in Deutschland, ne?
Ja. Ja. Ach so, ja. Das ist schon ist schon ist schon Wucher du, sage ich dir. Ja. Du reicht ja schon, dass wir rauchen, ne? Ja, und da die ganze Zeit Geld für ausgeben. Ja, und dabei ist es hier schon arschteuer.
Ja, du, das ist ja D äh, Deutschland ist ja eines der billigsten Länder überhaupt, ne? Das ist jetzt hier ich zahle äh, nur beim Araber, weil's da günstiger ist, zahle ich 16 $ normalerweise 22. Ja, 1 Packung.
Für wie viele Zigaretten? Für wie viele?
1 Packung.
Die kleinen, die großen wir haben ja 4 verschiedene Packungsgrößen hier. <giggles>
Ne, die ganz normale, die was ist denn da drin? 30 oder was?
30 Zigaretten, ja, da zahlen wir
Ne, 20?
20 Zigaretten, ja, da zahlen wir zurzeit, ich glaube, 7,50.
Ja, die normale Packung. Ja, siehst du?
Ja.
Ja, also, es ist die Hälfte, ne? Und das ist natürlich auch und das ergibt, ne das sind halt alles so Dinger, wo ich mir dann auch denke: „Manometer”, ja, also, ähm, und deswegen habe ich mir gedacht, ich fange jetzt erst mal mit'm Kaffee an, hm, ne, weil und ich merke es aber schon, ne?
Ja. Ja.

Mache ich nicht mehr? Nein, mache ich schon lange nicht mehr. <laughs>
Mhm. Ja. Aber ich da ist schon was dran. Also de und ich finde halt, du kannst auch mit diesen ganzen ne, also Informationen ist ja auch, äh, Wissen und es ist, äh, Geldsparen. Weil umso mehr Informationen du gesammelt hast und, äh, dann auch vielleicht 'n bisschen experimentierst, ne, das das kann ja auch, ähm, dann sich positiv auf deinen Körper auswirken, was du auch immer machst, und dann kannst du auch wieder Geld sparen, ne? Ja, ne?
Ne. Mhm. Ja. Richtig, hast du vollkommen recht mit. Sehe ich genauso. Ähm, ja und
Also, überleg mal diese diese die Ordinary, ne? Also, das ist ja, als die Firma, äh, groß geworden war und alle so, ah, ne, Billigprodukt, ne? Und und aber am Ende des Tages ist es ja weltweit explodiert, ähm, wo du die ganzen Retinoids und so weiter, äh, ne, für 20 oder noch weniger, 15 $ Dollar bekommst, ähm, was du normalerweise 100 teilweise auch über 100 zahlen musst, ne, für Retinoid, also, ne?
Mhm. Ja. Ja. Ja, das stimmt. Ah, bei Ordinary ist es bei uns ein bisschen teurer als bei euch, glaube ich. Jap, mhm, äh, aber das ist halt ei
Echt? Okay, ja. Aber immer noch im im Rahmen, muss ich sagen. Also, ne, ja, ja.
Ja, natürlich, natürlich, natürlich, wenn ich manchmal an denke, was ich für Produkte schon ausgegeben habe, ne?
Ein Irrsinn. Da da kommen wahrscheinlich 10 Urlaube raus. <laughs> Also echt.
Genau. Mindest mindestens, ne, also, ich bin da ja auch so 'n kleines Opfer da halt drin. Oh, das oder das und das oder das und dann, ja. Ja, danke dir fürs Gespräch, meine Liebe. Und ich hoffe bis gleich. Ja, auf jeden Fall. Und ausgeben aber auch.
Ah, oh Gott. <giggles> Ja, ja, oh, furchtbar. Oh Gott, oh Gott. Ja, danke dir. Aufs Geld sparen, ne? Ja. <chuckles> Natürlich. Tschüss.
<chuckles>